آآ، بُص هو حاجات كتير أوي يعني، كنت عايز أقول لك عوامل كتير أوي آآ، منهم أنا من زمان بصراحة باحب ال ال الليل من أيّام ما كنت في الدراسة بادرس وكده آآ، فالليل اللي أنا باقعد أذاكر بالليل أنت عارف اللي هو بيبقى الجو هادي، إن هو هدوء بقى ما فيش حد ما فيش حد ي آآ، آآ، يشوّشك أو حد يشتت تذكيرك، إن أنا ممكن أبقى أنت عارف في حاجات كده بتبقى كانت موجودة في ال في الليل آآ، لمّا كنت باذاكر في النهار أو كده أجي أشوف البيت بقى قاعدين بيتفرجوا مثلًا مشغلين المسلسل على التلفزيون أو كده، آه، المسلسل ده حلو نفسي أتفرّج عليه فابص أسيب المذكرة وأطلع أتفرّج عليه، أنت عارف فال حسّيت كده إن هو في النهار لمّا باقعد أذاكر إن أنا يعني إيه، ب آآ، ما باخدش آه، مشوّش وإن أنا م تركيزي بيبقى آآ، قليل أوي واستيعابي بيبقى قليل فباخد وقت كتير أوي على ما أفهم حاجة أو كده آآ، ونفس الوقت إن هو ممكن أي حد ييجي يطلب مِنّي حاجة حد ييجي يدخل الأوضة، لمّا جيت قارنت بال بالليل وكده لأ الموضوع كان سهل كتير بالنسبة لي أو أحسن بكتير أوي، فاتعودت بقى على كده فضلت فترة كبيرة جدًا باذاكر بالليل. ف فأنا اتعودت على الصحيان بالليل آآ، لمّا جيت بقى أ اتخرجت واشتغلت وبرضو نفس الكلام ف آآ، حتّة إن أنا آآ، معظم شغلي خلاص أنا متعوّد إن أنا إن أنا بابقي شغّال بالليل، فعشان كده أنا لمّا كنت بادور على شغل كان في كذا شغلانة منهم ففي شغلانه كده كان فيها شيفتات بالليل فبُص أنا بدون بدون تفكير خدتها يعني إيه، بُص اللي هو أنا حابب الموضوع دوّة، فأنا أخدت الشغل بالليل آآ، شغل الليل بيبقى شيفتات يعني عايز أقول لك إن أنا أنا أنا بقى لي فترة كبيرة في الشغل دوّة، و وده ممكن يعني الشغل نفسه فيه النظامين يعني في نظام الشيفتات اللي هو آآ، شُيفت عادي يقعد يقلب وفي نظام عادي ممكن تشتغل بالنهار، بس بس أنا حابب الموضوع ده، من يمكن من يوم ما اشتغلت وأنا كده. في برضو باخد أيّام إجازات كتير أوي إن هو أنا باشتغل يعتبر يعني باشتغل أسبوعين وباخد أسبوعين أجازة، فالأسبوعين الإجازة دول بُص عاوز أقول لك إن أنا قاعد في البيت بُص نايم، نايم في النهار، صاحي بالليل على طول أي حاجة بقى مثلًا كده عايز عايز أوقات كتير باقعد ألعب بقى حاجات ألعاب أونلاين مع صحابي بالليل طبعًا دي حاجة تانية لأن معظم أصحابي بيبقوا مت بيبقوا م بالضبط همّ كده، كده بيبقوا متجمعين بالليل كمان يعني أنت عارف زي ونفس الفكرة حتّة الألعاب بالليل في وخصوصًا الأونلاين آه.
اهم. امم. أيوه، آه. مشوّش شويّة. امم. أيوه، آه. فأخدتها طبعًا. طب حلو أوي. امم. آه. أيوه، آه. طبعًا آه، دي بتخليك تسهر أكتر طبعًا، آه، امم. آه، صحابك برضو آه، قعدة الشباب دي آه، بتبقى آه طبعًا بالليل واللعب والحاجات دي طبعًا. طب يعني أنا عايز أعرف يعني أنت <tsk> إيه الدافع الرئيسي اللي عايزك تتغيّر، يعني أنت ليه عايز تغيّر آآ، إن أنت تنام الصبح وتخليه يعني اللي أنت تنام بالليل آآ، يعني ليه عايز تغيّر ال ال ال ال ال العادة اللي عندك دي دلوقتي ليه عايز تنام بالليل وتصحي الصبح عادي؟